Sakin na may mga ayan nga may mga nakikita ako, eh, mga experien mga na madalas din kasi ako manood ng balita, ano? Ah, marami kasing hindi lang kasi satin sa mga local channel na nakikita natin kung ano yung nandun. Meron din, eh, ah, global kasi ano. Merong mga channel sa'tin dito sa Pilipinas na, ah, hindi natin nakikita merong pa lang balitang ganun dun na wala naman pala dun, ano. Dun nat dun makikita, eh, may mga ganon. May mga tagong ma istasyon na, ah, talagang nakikita ko na yung mga binabalita nila, eh, hindi tunay. Ah, kumpara dun sa talagang istasyon na talagang walang kinikilingan ano na talagang tunay na balita talaga, oo.
Hmm. Hmm Hmm, okey. Ay, okey. Mm. Oo, like kinikili Eh, yun. Tingin mo ba yung mga istasyon o yung mga nagshi-share ng mga fake news tingin mo ba sa kanila, eh, biktima lang bang, hmm biktima lang din ba sila ng fake news o tingin mo ba sinasadya nila yun parang propaganda ba? Ano bang tingin mo sa ganon?
Hmm. Ah, sa'kin kasi palagay ko para diyan ayan, isa na diyan yung propaganda, ayan. May mga kung tawagin ika ay mga may kinikilingan, ano?
Oo.
Pa ah, alam mo naman yung mga news station, ano? Yung mga yung s 'yong mga ayan sa ma lalo na sa mga channel sa TV, ano kung ano-anong istasyon, ano. Ah, madami, madamim madaming ano, eh, istasyon, eh, na nagsisilabasan na hindi natin alam at napapanood araw-araw na yun pala nag-aano na sila ng mga fake news, may mga g totoo yan. Ah, para sa'kin ano, ah, ibahagi ko lang, ah, may gay may ganyang istasyon na meron silang pinapanigan ano. Eh, di ba o oo, oo meron.
Mm. Oo. Mm. Mm. Mm. Halata ba sa ano? Mm.
Ah, kung kung magsasaliksik ka ng mga channel kung magkakaroon ka ng time ano, manood ng TV.